باقول لِك إيه، أنا كنت عايزة أحكي كده معاكِ في حاجة، و وبجد ال الموضوع ده مضايقني، وكنت محتاجة نصيحتك يعني. بُصّي، هو أنا في مشكلة معايا بتحصل دايمًا إن أنا مش باعرف أخلص الtarget بتاعي بتاع الشغل في وسط ال يعني أنا باشتغل من البيت، و وبيبقى بقى بيحصل تشتت بقى زي إيه مثلًا؟ آآ، مكالمات تيجي لي مثلًا طالبة أوردرات والّا حاجة، فييجي لي آآ، تليفون إن الأوردر جه، آآ ماما تدخل عليَّ كل شويّة آآ، تكلمني، آآ، أخواتي يخبطوا على الباب، يدخلوا، يعملوا مش عارفة إيه، <tsk> الحاجات دي كلّها ب يعني ال ال اللي هو مقاطعات يعني، عارفة اللي هو إيه؟ أنا كل شويّة بيتشتت تركيزي، و وباضيّع وقتي، ومش باعرف أخلص target اليوم أصلًا في الشغل بسبب إن هو كل شويّة حد داخل خارج عليَّ، آآ، حد آآ، بيتكلّم، حد بيزعق، حد مش عارفة بيعمل إيه. بجد الموضوع كارثي يعني، فاهماني؟
أوكي. آه، طبعًا. أيوه طبعًا عندِك حق جدًا. يعني خصوصًا إن الموضوع كمان شغل، أنتِ مش بتمارسي هواية ولا حاجة، ده أنتِ بتشتغلي. يعني لمّا لازم تركّزي، لإن أنتِ لمّا تركّزي، كل حاجة هتبقى واضحة قدّامِك. يعني لو ما ركّزتيش هتتوهي، وبالتالي هتبوّظي في الtarget، وبالتالي هتخسري فلوس، فعندِك حق جدًا في إحساسِك. طب احكِ لي بتحاولي تتعاملي مع الموضوع ده إزاي؟
بالضبط. والله يعني أنا باحاول قدر الإمكان مثلًا يعني أخلّي موبايلي silent شويّة، آآ بس برضه يعني في نفس الوقت هو مش فكرة silent يعني، هو فكرة إن أ في حد بيتّصل، فأنا هارُد. فَوقت مُ مقتطع كده من ال من ال اليوم بتاعي، من ساعات العمل بتاعتي. آمم يعني باحاول شوية أقعد أقول لهم: "يا جماعة أنا باشتغل يعني راعوا إن أنا محتاجة أخلّص الtarget بتاع اليوم. آمم هت هت يعني أنا كده هاتأذي في الشغل." حاجات زي كده. باحاول أتكلّم معاهم شوية، بس الموضوع برضه م أنا مش عارفة أخلّصه. يعني بالأخص إن أنا محتاجة في وِسط اليوم ي ساعات over time محتاجة إن أنا أخلّص، أحرق فيهم شغل كتير. أخلّص فيهم شغل كتير.
إمم. يعني مش قادرين يستوعبوا فكرة إن أنتِ بتشتغلي أونلاين، والّا هل مستوعبين بس مش عارفين يسيطروا على الوضع مثلًا، موجود أطفال صغيّرين أو كده؟ احكِ لي أكتر.
لأ، بُصّي هاقول لِك على حا لأ، هم مستوعبين. طبعًا مستوعبين إن فيه شغل من البيت، بس مش م مش مستو لا لا لأ لأ، ده عيلتي يعني ماما، وأخواتي وكده يعني. فم يعني هو ب مش فكرة كده، بس هم الفكرة أ مش مستوعبين أهمية، أو جدّية الموضوع. يعني اللي هو خلاص بقى أنتِ شغّالة من البيت، هو أنتِ بتعملي إيه يعني؟ هو أنتِ اللي هو أنتِ بتتعبي في حاجة؟ مش عارفة، في مُجرّد إن أنتِ بس آه. إن أنتِ قاعدة بتشتغلي من البيت، كإن اللي قاعد بيشتغل من البيت ده مش بي مش بيتعب، مش بيعمل هو، هو نفس المجهود مثلًا. هو مُجرّد بس فرق م يعني إن المواصلات مثلًا أو كده. بس لأ، ما هو الواحد بيشتغل.
يعني مش أطفال. أيوه، أيوه. أيوه أنا فهمت. يعني عارفين أوكي. اللي هو ما أنتِ قاعدة من البيت. أيوه طبعًا. مُتفهّمة طبعًا. يعني أنا مُتفهّمة شعورِك طبعًا، وحقِك إن أنتِ تحسّي بضيق، ويعني وتتضايقي، لإن ده شُغلِك برضه حتّى من البيت، من ال من مكان العمل، من أي مكان، هو شغل.
أيوه. اهم.
فمُتفهّماكِ طبعًا. طب هل ده بيأثّر عليكِ سلبيًا في في شُغلِك؟ حصل لِك قبل كده مشاكل في الشغل بسبب ال الصوت أو كده؟
للأسف آه. يعني أنا مثلًا لمّا بييجي بيبقى بابقى في مكال آه لمّا بابقى في مكالمة مثلًا والّا حاجة، و وحصل إن في مثلًا شِجار مثلًا بيحصل م ما بينهم مثلًا برّه وأنا قافلة الباب والّا حاجة، الصوت للأسف بيوصل فاروح عاملة إيه، آآ عاملة mute طبعًا، فاضطر إن أنا أقطع كلامي في النص وأروح عاملة mute، لحد أما أقول لهم يا جماعة وطّوا صوتكم والّا حاجة، وبعدين أرجع تاني وأعتذر لل للعميل، معلش ال الصوت فصل. آآ
أوف للأسف. أيوه طبعًا. آه، يعني أنتِ طبيعة شغلِك عبارة عن بتشتغلي حاجة زي كول سنتر مثلاً؟
مكالمات. م آه، مكالمات لايف بقى المفروض إن أنا باتكلم مع ناس، وكل شوية مكالمات بقى و وبرضه في تارجت، وآمم
يا خبر! أنا حاسة بيكِ جدًا، ده تلاقي الموضوع صعب أوي، يعني لو أنتِ في نص مكالمة شغل كده وحصل آمم، شِجار أو صوت، أكيد الموضوع ده أصلًا بيسبب لِك مشاكل كبيرة، يعني ممكن تبوظ خالص منِّك الشغل.
جدًا والله يعني لدرجة إن أنا بجد بيبقى في يعني برضه ال ال اللي هي ال الأصوات اللي بتظهر اللي هي الbackground noise بقى أو أو حاجة زي كده يعني ب بتظهر و وبتأثر بقى على target من ال من وسط الtarget بقى الtarget اللي موجود يعني في كذا target عندي، فاللي هو في target منهم لو لو ظهر فيه أصوات أو حاجات زي كده أو العميل اشتكى، ده هيوقعني خالص وهيأثر عليّا في استمراريتي أصلًا في الشغل. فالموضوع عم عامل لّي load آه، عامل لي عامل لي ضغط نفسي بجد.
آمم. يا خبر! ده حاجة مؤذية جدًا. حقِك طبعًا. يعني لازم، حقِك طبعًا إن أنتِ تحسّي بضغط، يعني شغلِك، هتعملي إيه لو الشغل ده باظ؟ أكيد هت هتبقى في في مشكلة يعني. الإنسان مش بيلاقي شغل كل يوم. طيب
بالضبط، أنا باحاول أتكلم معاهم والله في الموضوع ده يعني أنا ما أنا باقول لهم يعني مش أي حد بيلاقي الشغل ده بسهولة، وبعدين هو أصلًا فكرة إن فرصة إن أنا خلوني اشتغل من البيت، فعايزة أقدرها بحيث إن آه، لو هم مثلًا سمعوا في quality مثلًا صوت أو أو-أو لقوا إن في حاجة مش مضبوطة أو كده، هيقولوا لي: "طيب، ما تيجي تشتغلي بقى من الشركة." ما هم أهم حاجة عندهم طبعًا نجاح الشغل و و و وكسب العميل والحاجات دي كلها، ما دي حاجة أنا حاجة مح مقدراها فعلًا يعني واحد مثلًا مسؤول عن الشغل لقى إن في حد مش ماشي صح في ال في الشغل ده، طب، أنا إيه اللي خليني يخليك ترتاح وتقعد في البيت لأ، انزلّي بقى الشركة واشتغل <tsk> اشتغل بقى هناك أنا أنا هاوفر لك كل حاجة بقى هناك. فآمم
فرصة حلوة جدًا. أيوه، طبعًا. بالضبط. معاكِ حق. معاكِ حق فعلًا، وممكن أصلًا الموضوع يتطوّر، اللي هو ده دي شغالة من البيت وعاملة لنا مشاكل، طب ما نجيب بقى حد تاني خالص. يعني هيفضي لنا مكان في الشركة و ونشوف حد تاني يكون مفضي لنا الجو ومهيئ لنا الجو أكتر. معاكِ حق فعلًا، دي مشكلة كبيرة. طب قولي لي بقى عملتِ، عملتِ إيه؟ حاولتِ مثلًا تنزّلي برامج بتأثر على إن هي مثلًا تخبي على ال الnoise اللي عندِك في الخلفيّة، والّا إيه؟
والله أنا ما جرّبتش، يعني حتّة اللي هو أنا ما بافهمش في الحاجات دي أوي، اللي هو أن يعني أنا ما أعرفش إن في أصلًا برامج بت بت بتعزِل الصوت أو كده، أو إن هيّ أو إن هيّ كمان تشتغل على ال ال على ال على اللي هو ال الكمبي الكمبيوتر يعني بتاع الشركة، لأن هو كمبيوتر مُخَصَّص لل للشغل بس، يعني للشغل ده بس بيفتح على ال
أيوه طبعًا. امم، مش مُخَصَّص إن هو ينزل عليه برامج زي كده مثلًا، فده برنامج هيخدم الشغل.
لأ. لا، لا، لأ هو ال الكمبيوتر نفسه لمّا ال لمّا أنا بافتحه، هو بيدخل على سيستم الشركة على طول، مش بي مش بي مش بيفتح زي الويندوز بتاعنا بقى وال واللي هو الحاجات الطبيعية بتاعة اللابات أو الحاجات زي كده، لا هو بيفتح على سيستم الشركة ب بالض يعني على طول، فما أعتقدش إن هو أصلًا ينفع إن أنا أنزل حاجة زي كده خالص، مش ما فيش حاجة أصلًا ظاهرة لي إن أنا آآ على ويندوز مثلًا لو هو ويندوز طبيعي كده ماشي، بس هو مش ظاهر لي حاجة خالص من الحاجات دي.
أيوه. أوكي. أوكي، أوكي. آمم. أوكي، أنا مُتَفهمة إِحْسَاسِك طبعًا، دي حاجة أصلًا يعني بتزود عليكِ المُشكلة أكتر مش هتقدري إن أنتِ تنزِلي البرامج اللي ك اللي كَلمتِك عنها.
امم.
يعني بجد أنا حاسة بيكِ جدًا، دي مُشكلة كبيرة. طيب، ما عندكُمش مثلًا آآ، دور تاني تقدري تشتغلي فيه لوحدِك، أو مكان مكان بعيد عن المكان اللي بيتواجد فيه الأسرة؟
بُصي، ما جربتش يعني ما ما فكرتش بصراحة قبل كده إن أنا أروح مكان تاني أو آمم، <tsk> يعني أنا أهوّة بافكر معاكِ كده مثلًا أنا ممكن أروح فين، هو أنا م يعني المكان حواليا ما ما شُفتش فيه إن هو يبقى في workspace مثلًا مُمكن أشتغل فيه وبرضو كمان الworkspace فَهَيبقى في صوت، <tsk> لأ ما هو بُصي، هاقُول لِك
حلو جدًا. لأ، أنا أقصد بيت ليكم تاني أو شقة تانية، أو مثلًا عند جدتِك لو جدتِك موجودة، البيوت اللي هي بتبقى بطبيعتها هادية دي.
آه. آه، لأ، بُصّي ما فكّرتش بصراحة هو ممكن فك فكرة فعلًا، إن أنا ممكن أروح عند تيتة، هي بعيدة شويّة، بس لأ، هي فكرة كويّسة، يعني أنا ممكن أقول لها أبات عندِك مثلًا إيه، آآ 4 أيّام مثلًا، أهو نُص العمى أحسن من العمى كلُّه يعني، ف ممكن أقول لها مثلًا، إن أنا هابات عندها مثلًا 3، 4 أيّام مثلًا، وأستأذِن بابا برضه.
أيوه، بالضبط. البيت عندها هادي وكده والّا والّا برضه فيه ناس؟
لا، هي هي قاعدة لوحدها، هي قاعدة لوحدها. ففعلًا أنا ممكن ممكن آآ أقول لها وأستأذِن بابا، أشوف كده لو هينفع يعني، و وهاحاول أقنِعهم في البيت. آه.
ده حلو جدًا يعني هتكوني قاعدة معاها وفي نفس الوقت هتشتغلي الشغل بتاعِك، يعني قاعدة معاها بتونِّسيها وبتونِّسوا بعض وفي نفس الوقت بتعملي الشغل بتاعِك.
تصدّقي صح والله. هي حتى أصلًا بتقعُد تشتكي، تقول لنا طب ما ما حدش بيونِّسني و عايزة حد ييجي يقعُد معايا شويّة، ويعني أهي فرصة، يعني اللي هو إيه إحنا الإتنين يبقى إيه، في نفْس الاستفادة، فهاحاول أقنعهم في البيت، ويارب بجَد يقتنعوا يعني، أنا أنا الموضوع ده بجد مأثَّر عليَّ يعني في كل حاجة، إن أنا حتى بقيت عصبيّة أوي، وم مش عارفة حتى إن أنا أخلَّص شُغلي وعندي في الشغل المدير بتاعي برضه بيتضايق، يعني بيبعتوا لي برضه كومنتات كتير، فاهماني؟
بالضبط طبعًا، ده حقِّك. يعني حقِك طبعًا، ده ده شغلِك ولازم إن أنتِ تأدّيه بأن ب بأحسن وجه، لأن كُل لأن العقبات اللي هتحصَل، هتحصَل عليكِ أنتِ، هتضطرّي أنتِ اللي تنزِلي مقَر العمل وتتبهدلي، وأكيد الموضوع هيبقى أصعب بكتير مما تكوني في البيت.
بالضبط. والله أنا ب باقعد أقول لهم حتى أنا أنا هانزِل هاصرِف بقى مواصلات و وهاضطر إن أنا آخُذ مصروف زيادة و وه وهاصحى من بدري، وقبليها، آه و وأكل وفطار وهاقعد آآ قبليها، قبل قبل ما أنزِل وبعد ما ما آجي، يعني هيبقى في وقت كتير أوي ضايع، فالأحسن بالنسبة لي إن أنا أبقى قاعدة باشتغل من البيت، فنقدّر. بالضبط. فلأ والله يعني بجد مش عارفة أشكرِك إزاي على الفكرة الحلوة دي، أنا ما جيتش في بالي والله خالص، بس هي مَنفَعة مُشترَكة، إن أنا أروح عند تيتة، وفي نفس الوقت هي تبقى مبسوطة إن في حد معاها، وأنا كمان أبقى مبسوطة إن أنا يعني خلَّصت ال الشغل بتاعي على أكمل وجه.
وفطار بقى و امم. أيوه طبعًا. مش أقل من 3 ساعات، مثلًا. أنا معاكِ دايمًا في أي وقت لو احتاجتِ أي حاجة.